Oo nga. Ayun, may mga iilan kasi na OA mag-react, yung sa paraan na, ah, pinapanindigan nila na, kailangan i-respeto sila, sa paraan na, hindi naman talaga hinihingi yung respeto, 'di ba, nasa tao na 'yon. Ayan, sa akin kasi, karanasan ko din na, natatawag din naman ako, hindi naman ako kasi cross-de dresser, na sinasabi na, nagpapangbihis na pan ah, babae, ah, 'yon yung iba kasi na gusto 'pag babae kang manamit, kailangan ma'am ka na, ayun. Oo, aminin mo na natin sa hindi, kami kaming mga ganyan, o sabihin nating miyembro ng gano'n is, nasa atin pa rin 'yon, kasi ako okay lang sa'kin na tawagin akong gano'n o kaya ma'am o sir, ay basta nabati ka nila ng maayos, 'di ba? Na na-greet ka nila ng, ah, ng maayos, sa paraan ng normal, 'di ba? Tsaka tayo din naman ta oo, kami lang din naman nagdagdag ng bagong criteria o kaya ng requirements para tawagin kami, oh, bakit madaming da aanuhin, 'di ba? Walang offence 'yon, sa mga taong matalino. Oo, ano yan.
Oo, tama. Oo. Oo. Oo nga. Mm. Mm. Oo nga. Tama. Oo. Maganda nga. Oo. Oo. Kumbaga ito maga ito magandang tanong, magandang tanong kasi miyembro ka ng gano'n, at bilang ako na, gusto ko nga respetuhin yung gano'n ng ibang tao. Sa anong paraan kaya natin, matutulungan yung mga tao, na mas maging bukas, tsaka respetuhin ang iba't ibang paniniwala. Tan tingin mo, pa'no'ng paraan kaya?
Oo. Oo. Ayan, sa pa sa paraan na, siguro nga, ah, ayaw ng iba kasi na, ah, matutunan o talagang palawakin yung kanilang kaalaman. 'Di ba, may mga vlo may vlogger nga na nagsa
Mm. May mga sarado talaga, eh, kasi kahit paliwanag mo 'no, yung tipong, "Hindi nga ganyan, kasi nga mali 'to, masasaktan yung tao", tapos sasabihin niya na, "Hindi ito yung ano, ito yung tamang gan". <laughs> Parang mat parang matanda lang, eh, 'no? <laughs>
Oo. Oo. Oo. 'Yon. <chuckles> Ah, kasi <laughs> ilang taon ka na ba? Ayan, oo.
Oo. Ako? Ah, nasa 20 si 20s pa lang ako, ikaw ba?
Ah, bata pa, ah, same din, nasa 30s, ayan.
Oo. Natatawa lang din ako sa gano'n, tsaka, ayoko rin kasing tumanda ng ano, eh, tumanda ng paurong. <chuckles> Yung kumbaga, yung, kumbaga gano'n, gusto ko yung pagtanda ko, ako yung maalala ng mga magiging anak ko, o magiging apo ko na, "Ah, eto si daddy, o si papa, o si lolo."
<chuckles> <chuckles> Oo. Oo.
"Ano 'to, mabait 'to, maunawain". Ayoko no'ng sarado yung ano, yung isip, mahirap yung gano'n, mas maraming kaaway. <chuckles>
Oo. Totoo. Oo, kasi

Oo.
Sabihin mo sa sarili mo ba't naman ganun? <chuckles>
Oo nga. Totoo, 'tsaka, ah, ayun din isa rin sa mga masasabi kong diskriminasyon sa patungkol sa pag-aaral natin o sa school 'yung, ah, siyempre may mga tomboy na pinagsusuot pa din ng palda. 'Yung parang ay, 'yung iba kasi okey lang, may mga iba naman kasi nga, ah ah, sabihin nating tomboy na tomboy na talaga, manly na manly na na, ayan
Ay, oo. Mm, may ganun kasing itsura talaga ano 'tsaka 'yung oo, 'yung asta talaga nila is manly talaga, kalalaking-lalake 'no?
Oo, na parang ang awkward na. Oo, 'di ba, parang nagkakaroon tuloy ng pagkalito, 'di ba minsan pa nga sila 'yung, ah, sumusunod pa sa proper haircut ng mga boys, eh, naka two by three pa sila. 'Di ba? <chuckles> Ta's nakapalda sila, 'di ba, malala <chuckles> na ata
Oo. <laughs> Oo, tama. <laughs> Actually, na dagdag ko lang din, 'di naman ako na nananadyang mag-discriminate 'no, pero't may mga may mga panahon talaga kasi na, hindi ko talaga alam kung anong itatawag sa kanila. Halimbawa, to pero ako sa nabanggit mo kasi 'yung tomboy, eh. Pero minsan halimbawa, o-order ako sa fast food restaurant, halimbawa sa McDo, tapos nakita ko 'yung cashier, parte ng komunidad na 'yun.
Ah Oo. Ay, oo. <chuckles> pa. Oo. Oo. Oo. Oo.
'Di ko alam ang sabihin ko ba, ma'am ba o sir. <chuckles> Mga gano'ng panahon.
Oo. Oo. Eh, sa'kin
Ikaw ba, ano bang tingin mo dun? Kasi ako, ayoko nun ayoko naman maka-discriminate 'di ba, na mis kumbaga 'yung tinatawag nila, "misgender."
Oo. Oo, ayun.